<chuckles> ดีค่ะดี จะได้แข็งแรงต่อ ๆ ไป <laughs> เออ แต่
<laughs> ใช่ <laughs> มัน มันดี มันดีทุกอย่างเลยนะ การออกกำลังกายอะ พอเราแก่ตัวไปอะ มัน มันยิ่งดีมากเลยอะ
เออ ๆ ใช่ ก็คิดว่า แบบ นั้นเหมือนกัน อืม อืม แต่ ใช่ไหม? แต่ถึงเราจะว่า เออ มันดี มันดี แต่มันก็ยังมีคนที่เขารู้สึกว่า ยังไม่ค่อยชอบเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ดีอะเนาะ อืม แต่ทีนี้ คิดว่า คิดว่า เรียกว่าอะไรดีอะ มันจะมีวิธี หรืออะไรที่ให้เขารู้สึกดีกับการออกกำลังกายไหม?
อือ ขยับตัวได้คล่องขึ้น อือฮึ อือฮึ อา มัน อือฮึ ครับ อะฮะ อือฮึ มันต้อง crack ระบบคนนั้นน่ะ เหมือนผมอะ ผม ผม crack ระบบตัวเองได้ไง ว่าแบบว่า เฮ้ย ให้สาว ๆ หลง อะไรเงี้ย ให้แบบว่า เฮ้ย จะได้ จะได้มีสาว ๆ เข้ามา อะไรเงี้ย มันจะแบบว่า มันจะมีกำลังใจในการไปอะ โดย อัตโนมัติ มันเหมือนแบบว่า โอ๊ย ใช่ มันมี ต้องมีเป้าหมายที่ว่า กระตุ้นคนนั้นได้จริง ๆ อะ เหมือนอย่างผมอะ ได้ ได้ผลชัดเจนเลย อย่างเงี้ย มันก็เลยแบบว่า เออ อยากไป แล้วด้วยตอน ตอนที่อายุน้อยนะครับ แต่ว่าตอนเนี้ยด้วยความที่อายุเยอะแล้วอะ เพราะว่าบางทีเราขยับ เราก็ได้ยินเสียงข้อเข่าเราอะ มันก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไร เราก็อยากไปออกกำลังกายมากขึ้น อะไรเงี้ย
นอก <laughs> <chuckles> อา อา อืม เหมือน เหมือนเป็นเป้าหมาย อะ ๆ อ๋อ เออ ค่ะ เอ่อ อ๋อ อือ ๆ ๆ เออ ใช่ เนาะ ดีค่ะดี